Thật ra thì có những cái cảnh á là mình phải bấm dừng lại để mình khóc. <laughs> Tại vì có những cảnh nó rất là cảm động quá đó, nên là phải bấm dừng lại để khóc. Xong rồi cái phải bấm dừng lại, đó, để khóc xong rồi để suy ngẫm á. Có những cảnh, kiểu như là, người mẹ mất con nè, đó, đó, cái xong rồi cái gào lên khóc nức nở, đau lòng, cái mình cũng phải bấm dừng lại để mình khóc. Hoặc là như cảnh là người bố của phim, người bố lại mất đi ấy, người bố, ừm, ng ừm, người bố là nam chính là mất trước nữ chính. Đó, cái, ừ, tua lại những cái cảnh mà, kiểu như là, trước khi ra đi là người bố chuẩn bị sẵn chu đáo cho nhân vật nữ chính á, mà xem rất là, kiểu, rất là muốn khóc luôn á. Ờ. Ừm.
Ừm. Ồ! Cảm động quá ha! Ừm, ừm. Ừ. Đau lòng. Ừm. Ừm, ừ. À! Ừm, ưm. Cảm động, dễ xúc động đó. Nó chạm đến trái tim của mình, đúng không? Ồ! Vậy là vậy là khi mà xem cái bộ phim đấy thì bạn có muốn xem cùng người khác không hay là bạn chỉ muốn xem một mình bạn thôi? <laughs>
Đúng rồi. Thật ra thì, ờ, ý là mình cũng muốn xem một mình thôi để mà, kiểu như là, mình chiêm nghiệm lại á. Mình tự suy nghĩ xong rồi, tại vì, cái kiểu, lúc mình xem, cái, mình cũng à, nhiều khi mình hay quá á, cái xong rồi cái, hoặc là những cái đoạn mà cuốn quá, cái, mình cũng khóc nữa. <laughs> Cái xong, mình chỉ muốn coi một mình thôi. Ồ!
Ừm. Đúng rồi. Khóc khóc cùng người khác như thế không không tiện lắm. <laughs> Đúng rồi.
Đúng rồi đó. Kiểu, cũng khóc sướt mướt sướt mướt luôn. Đó, kiểu vậy.
Ừm. Thì đếm để mà miêu tả bộ phim vừa rồi bạn xem á, thì bạn, à, có thể dùng 1 từ để miêu tả thì bạn sẽ chọn từ nào để miêu tả bộ phim đấy?
1 từ đó là, ờ, "quá đỉnh". Quá đỉnh có nghĩa là đỉnh từ, ờ, biên kịch nè, từ nội dung phim nè, bối cảnh phim nè, từ âm nhạc của phim, cái cách mà biên kịch xây dựng từ nhân vật từ nhỏ đến lớn á. Nói chung đối với mình là rất là tuyệt và rất là hay luôn.
Ừm. "Quá đỉnh" <laughs> À! Ồ! Ừ. Ừm. Ừ, bộ phim rất là hay nha. Ừm, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ bộ phim cho mình nha. Ờ, tạm biệt bạn nha.
Ờ. Ừ, cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Ừm. Bye bye.

Ừm, bạn ơi! Không biết là bạn có thích xem phim không nhỉ?
Ừm, mình là một người, kiểu, rất là mê xem phim luôn á, nói chung là mình xem phim Việt, phim, ơ, Hàn, phim Trung, phim Châu Âu, nói chung là đủ cái loại phim trên đời á, xem hết luôn, nói chung là rất là mê phim.
Ừm. Ừm. Xem hết luôn à? <chuckles> Thế thì, ờ, thế thì, kiểu, bạn thích xem phim như thế thì bạn có, ơ, từng xem, ơ, kiểu, nhiều tập phim trong cùng một lờm một lần không? Kiểu như là bạn xem xuyên ngày xuyên đêm, bạn tem quên ăn, quên ngủ không?
Ừm. Có, có nha. Mình, ờ, kiểu như là, ừm, một cái phim nào mà hay quá ấy, à, là mình sẽ, kiểu như là, thức tới sáng, nhiều khi là sức tới sáng để mà xem luôn á, rồi mệt quá là thiếp đi luôn á, chứ, a mà tại vì thường mà mình hay xem phim ở trên Netflix á, đó, xong rồi cái, a, Netflix thì nó sẽ ra luôn lần một lần là một đống tập ấy. Đó, cái xong rồi cái mình xem là mình sẽ, kiểu, bị ghiền, rồi cái cứ xem tới, xem tới nhưng mà mắc cười lắm nha, kiểu như là, ờ, mỗi tập phim, giống như là, biên kịch cố tình mà kết thúc, kiểu, hấp dẫn ấy để cho mình cứ bấm vào mình xem tiếp thôi. Ờ.
Ừm. Ồ. Ô kê đấy. Ừm. Ồ! Đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi. Nịnh còn ưm, có chủ đích của đạo diễn rồi. <chuckles> Thế thì, kiểu, cái lần gần đây nhất thì, à, có một bộ phim nào mà bạn xem bạn cảm thấy là "Ôi, hay quá!", bạn xem đến mức mà quên ăn, quên ngủ, rồi bạn xem hoài, xem hoài mà không thấy chán không?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Có nha. Nói chung là dạo gần đây thì mình có, ưm, xem cái phim mà Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy, phim đó của Hàn Quốc. Ừm, nó chỉ có khoảng mười sáu mười bảy tập thôi, nhưng mà, kiểu, nó hay lắm luôn á! Ừm, nó siêu cuốn luôn á, mà nó vừa hay mà nó cũng vừa rất là cảm động luôn!
Ừm. Ồ! Phim đó nổi nha. Ừm. Ừm.

Ờ. Ừm, vậy là chắc chắn là cảnh phim đấy nó sẽ cho bạn cảm giác rất là buồn, đúng không? Và bạn, ờ, cảm thấy như thế nào khi mà bạn bạn xem cái tập phim đấy?
Đúng rồi. Nói chung là xem cặp đó cái cảm thấy bị tiếc á, giống như là, đa số mọi người khi mà, kiểu như là, mối tình đầu á thì, kiểu như, không có được ấy á, xong rồi còn có một cái chi tiết là, ờ, khi mà, gọi là, hai nhà chuẩn bị, gọi là, bàn chuyện cưới xin và đi lựa cái trang phục truyền thống ở bên Hàn Quốc ấy
Ờ, tiếc hả? Ừm. Ồ, ừm, rồi sao nữa? Ừm.
là hai bà mẹ đi lựa, đó, cái xong rồi cái, ơm, ờ, mẹ của bạn nam á, kiểu như là, khinh thường bên nhà bạn nữ á, cái kiểu, cũng là muốn quyết hết cái này cái kia á. Cái xong rồi, ờ
Ừm, áp đặt nhiều quá, đúng không?
ừ, áp đặt á. Ừm, xong rồi cái, ơ, tự nhiên cái bộ bộ trang phục truyền thống á là mẹ của bạn nữ á rất là thích màu hồng. Đó, nhưng mà vì cái cô mẹ của bạn nam á chê là màu hồng sến, nên là ý là, ừm, nên là mẹ của bạn nữ đã hy sinh vì con á mà hông có chọn màu hồng luôn, phải chọn cái màu khác á. Đó, cái khúc đó mình bị cảm động á, ờ.
Ừm. Ờ, ừm, thương đó, ừm. Thương ghê, ờ, thương, thương nhỉ. Kiểu, người mẹ luôn luôn hy sinh vì con ấy, mặc dù con mặc dù người mẹ rất là thấy như là con như thế là thấy thương con vì con khổ, nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của con, đúng không? Ồ, thì rất là đáng thương. Ừm, thế thì, ờ, bạn nghĩ thế nào về, ờ, ờ, cái tình tiết đấy? Kiểu, nó có cho bạn một cái thông điệp gì đó trong cuộc sống không? Kiểu như là, bạn đã học được bài học gì đó không?
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Chính xác luôn! Kiểu như vậy á. Ừm. Thì thật ra thì, ờm, khi mà mình coi đó nha, tới tại vì tới khúc cuối phim luôn là sau này á, khi mà bạn nữ á, bạn đi, ơ, lấy một, ờ, người khác ấy, thì bạn nam đó nha cũng vẫn kết hôn theo ý của mẹ bạn đó luôn, nhưng mà hổng có hạnh phúc.
Ừm.